Oye, a ver, cuéntame, em, relacionado a a artistas, ¿cuál es el que tú recomendarías a cualquier persona sin dudar?, el que tú dirías: "Uf, este tienes que escucharlo".
Pues, creo que partiendo como un poquito de la base que escucho como 2 grandes géneros, por así decirlo, en mi día a día, podría recomendar sin ningún ninguna falla 2 como
Ujú.
aristas diferentes de espectros musicales, ¿no? Por ejemplo
Ajá.
este, dentro de lo que más escucho, es algo que se llama post-hardcore shoegaze, que son como
Ah, okey.
ruidos un poquito ji sí, la palabra es ruidos, un poquito más cercanos, este, a lo emocional, a lo emo, al como esta parte un poquito más agresiva de
<laughs> Ah, okey.
del cómo se siente uno, ¿no? Pero
Sí, sí, sí.
este, creo que
Mm, mira.
esta banda que que se llaman Title Fight que, este
Ajá.
digamos que si ya no están activos es por decisión propia, pero están como en su punto más álgido de popularidad.
Oh, okey.
Este, sí es es una situación muy curiosa con ellos, pero pues así quisieron vivir la vida, ¿no? Este
No, o sea, ¿se fueron en en la cima, no?
Sí, no, y y están los rumores de que los quieren, este, contratar para hacer headliners de festivales y cosas así, pero ellos están como de: "No, gracias, estamos bien." Este, andan de hipsters, pero, pues, ¿uno qué puede hacer al respecto? <chuckles> Este
Ujú. <chuckles> Si, no, que mal.
Pues, te digo, eh, creo que los puedo recomendar si has seguido como esta línea de como de la música un poco más fuerte, emocional, o si te gustaba el emo en algún punto de la vida. Creo que es una banda que
Ujú.
actualmente
Que sí o sí, ¿no?
es un sí o sí, porque son como referencia de un montón de bandas que ahorita son como muy grandes, como como Turnstile, ¿no?, que al menos este último año ha sido como un boom súper fuerte dentro del del hardcore que creo que nunca se había nominado a una banda de hardcore a Grammy's, y estos vatos lo lograron
Ah, mira.
Y sí, es muy curioso y si le preguntas a Turnstile: "¿Cuál es tu disco favorito?", siempre dicen: "Ah, Hyperview de de Title Fight", ¿no? Entonces, son el artista favorito de los artistas favoritos, ¿no?, y creo que eso les da cierto estatus. Este
Ujú. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿por qué recomendarlos? Según yo, este
Ajá.
creo que es como una banda con integrantes relativamente jóvenes, o por lo menos cercanos a mi edad que está como alrededor de los 28, 29 años.
Ujú.
Siento que mucha gente en muchas partes del mundo pasamos como por experiencias similares dentro de procesos de cómo expresar los sentimientos, este
Ajá.
de del desamor, la muerte.
Y y y, por ejemplo, ¿a ellos cómo cómo fue que los conociste?, ¿fue justamente por este mismo pues, esos sentimientos que te evocaban? O sea, eh, ¿buscabas como ese tipo de música?
Pues, mm, llegaron a mí curiosamente, porque yo soy también muy fan de una banda nacional que se llama, No somos marineros, y y dentro de sus dentro dentro de sus canciones, o dentro de sus videos, la gente siempre mencionaba: "Ah, se escucha como Title Fight", pero, pues, jamás le había hecho como caso a eso. <chuckles>
Ujú. Oh, vaya. Ajá. <chuckles> Sí, sí, sí.
Hasta que un día dije: "Pues, a ver a ver qué onda", ¿no?, ¿por qué dicen tanto que se escucha como Title Fight?
Y ya fue ahí.
Y el click empezó con una canción que se llama, "Head in the ceiling fan"
Ajá.
que fue como de: "Ah caray, tienen razón, esto suena totalmente a No somos marineros o viceversa".
<laughs> Ah mira, y entonces as así fue como los conociste, ¿no?, y ya te gustaron a partir de ahí.
Sí, no, empecé como a a ver a ver qué había disponibles de ellos, si siguen tocando, si no, ya me enteré de que no. <chuckles> Este
No.
pero sí, este, mucho de sonidos creo que la gente los y yo también los podría poner, como son sonidos que a pesar de que son relativamente nuevos, que son una banda de los 2010, logran hacer un sí, no son son realmente muy muy pues, nue nuevillos para así decirlo, pero logran logran evocar una nostalgia muy particular y creo que eso es lo que hace que mucha gente conecte con ellos.
Ujú. Ah, okey, sí, no tiene mucho. Sí, sí, es más reciente. Ujú. Pero, ¿nostalgia cómo?, ¿por qué evo por los sentimientos que dices que evoca?
Sí, exacto, o sea, haz de cuenta que, hay canciones que que por lo menos yo personalmente, hacen que me vaya quizás unos 10, 15 años para atrás, y y sienta cómo
Ujú.
como, o sea, cómo esa canción me hubiera pegado a mi si la hubiera escuchado en ese preciso momento en mi vida. Y, es como de, guau, o sea, quizás me hubiera destrozado o me hubiera ayudado o o lo hubiera supido sabido manejar de otra manera. Y, creo que esas canciones justo es es lo que hacen, ¿no?, me hacen reflexionar sobre ese momento y cómo es que lo manejé.
Sí. Sí, te hace reflexionar mucho. Sí, claro, ¿no? Entonces, eh, qué bonito, ¿no?, que, pues, este tipo de música, pues, te pueda evocar todos esos sentimientos. La verdad es que, pues, muchas veces la música la escucha uno nada más por el ritmo, y tal, ¿no?, pero no se detiene a veces uno a pensar en todo lo que te pueden evocar, ¿no?, la las canciones. ¿Pero es más justo por la melodía, o o es por sus letras también, o es solo música, como dices, de ruidos?
Pues, es que justo, ¿no?, o sea, pensar en solo ruido es como un poquito feo en este punto, <chuckles> pero uno entiende, ¿no? Porque sí, porque te digo, lo entiendo, ¿no?, porque no a todos les gustan de repente los gritos, o o que las guitarras suenen como a licuadoras rotas. <chuckles>
<chuckles> Sí. Bueno, sonidos, ¿no? <chuckles> <laughs>
Pero, pues
No, pero sí.
yo por lo menos siento que es es un todo, ¿no? Tanto este sonido, como más se le conoce, como dreamy, que tienen las guitarras, y que justamente las letras a veces sí son un poco gritadas, pero no todo el tiempo es así. Este, ayudan a conectar como muy bien estos sentimientos como de de nostalgia, de furia, de de de sentimientos, pues sí, bien profundos, que que te invitan como a la reflexión. A mí a mí justo lo que más me gusta de ellos es que, si bien tocan temas como complejos a nivel emocional, nunca los tocan de manera
Ujú. Ah. Ujú.
para hacerte sentir mal, sino como para repensarlos, y y y trabajar a base de ellos.
Sí. Sí, eso es lo bonito, ¿no? Porque pues es muy interesante, ¿no?, ver cómo los artistas, pues, manejan este tipo de cosas, pues, de f de de esa forma, ¿no? O sea, no es algo muy usual.
Oye, yo creo que se lo se lo debemos mucho justo a que en su momento fue una banda no muy conocida en una escena más bien pequeña que les daba como esa libertad de tocar y y cantar como ellos quisieran y que la gente pues los supo abrazar, ¿no? O sea, si tú buscas como un video de una de una presentación de ellos en vivo, pues, están ellos como en sus escenarios chiquillos o más o menos grandes, y y y no tienen como problemas con que la gente se suba, canten una un cachito de la canción, que se avienten del escenario, que les avienten a ellos, y y no hace mucho
Ujú. Sí. Ujú. Ah, mira. <chuckles> Creo que también es algo muy propio, ¿no?, ¿de ese estilo de música?
Sí, justo, es es como muy propio y hace que que por lo menos digamos en un modo un poco teórico, por así decirlo, como que en ese momento todos forman parte de la canción, ¿no?, y no solamente es la energía de los artistas, sino de también de la gente que está abajo bailando, cantando, empujándose.
Ajá. Sí. Sí, pero qué bonito. O sea, y es raro, ¿no?, que un artista, pues, permita algo de eso, sobre todo por la cuestión de seguridad, ¿no?, que luego, pues, puede haber un fan por ahí que, pues, se ponga todo intenso, pero, pues, qué bueno. Y también que la gente sepa comportarse, ¿no?, y y meterse solamente, pues, a lo que concierne, ¿no?, a la música.
Sí, te digo, es es como, de de repente, todos somos parte de ese sonido ese en ese instante, entonces, eso hace que que exista ese respeto aunque no parezca, porque te digo es como un caos
Sí. <chuckles>
este, en ese momento. Y y y, creo que es de las cosas también, de las que por qué me gusta ese tipo de canciones, o ese tipo de escenas, porque te sientes un poco más implicado en en cómo suena en ese momento, aunque no tocas ningún instrumento.
Sí. No, pero, pues, qué qué bien, ¿eh?, la verdad es que, pues, es bonito, ¿no?, poder integrarte de esa forma con un artista.
Y
Y, oye, mencionaste antes, ¿no?, también que había otro. O sea, dijiste que eran 2, creo, 2 géneros, ¿no?
Sí, claro. Y quizás, pasando a un a un tema, quizás, o, a sonidos un poquito más conocidos, o mainstream, por así decirlo
Ajá. <chuckles>
este, creo que este, dentro de las cosas que más escucho también está el rap.
Ah, okey.
Y, y creo que un infaltable por lo menos en los últimos 10 años es Kendrick Lamar. Este
Oh.
en los últimos años ha tenido como cierta popularidad, porque tuvo, pues, una pelea con Drake, ¿no?, otro de los artistas más grandes que ha tenido Canadá.
Ajá. <chuckles> A a ese sí lo conozco. <chuckles> Nunca he escuchado nada de él, pero, sí, sí lo conozco.
Ajá, lo voy a hacer. Drake es como, o sea, todos conocemos un poquito a Drake, aunque, no lo escuchamos. Y bueno, digo, eh, tiene buen tiene buenas condiciones. Fíjate, a mí me a mí, sí, me gusta, pero
<laughs> Sí.
pues, se metió con con quien no debía, ¿no?, y se pusieron en una batalla lírica donde, pues, perdió, muy feo. <chuckles>
Sí. No, pero, o sea pero, o sea, ¿pelea de verdad?
Entonces No, se pelearon como a canciones. Es es fue un beef clásico, un beef, un batalla una batalla de rap, un beef clásico cayó, tú me tiras una canción, yo te tiro en la siguiente, ¿no? Pero
Ah, okey, como una batalla de rap. Ujú.
este, Drake no como que se le hizo buena idea competir contra Kendrick, y Kendrick tiene un Pulitzer, ¿no?, entonces, es como, papito este, te te te condenaste tú solo en entrar en esa pelea. Y y justo creo
<chuckles> Sí, no, no.
justo creo que que esas credenciales que tiene Kendrick, y que no solamente es como, rap, o hip hop como de de gángster, sino que te invita como a repensar
Ujú.
la situación de la banda afro en Estados Unidos. Creo que es lo que hace que se sienta tan auténtico, ¿no? Este, siempre está usando como referencias históricas, referencias de de los barrios, este, de otro tipo de de artistas. Y creo que ese tipo de, eh, sonido que construye Kendrick a partir de como, la crítica social es como
Mm, sí. Ujú.
lo que más me me hace que la invitar a la gente a escucharlo.
¿Sí, no? Es muy interesante los temas que abarca. Bueno, en general como que, pues, el rap tiene un poco de eso, ¿no? E el usar esos temas y, sobre todo, por ejemplo, si este artista dices que, pues, se mete también toda esta cuestión, eh, pues, un poco también hi histórica, ¿no?, también de lo que han vivido, pues, las personas, eh, afro, ¿no?, en en ese sentido. Que digo, también en general, este género, también es mucho de de de esas culturas, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, en en 1 de los videos más famosos que tiene Kendrick, que es, este, justamente contra Drake, puedes ver como la plaza de de Compton y ves a latinos, ves a banda afro, ves a banda más caucásica, todos ahí como unidos con con esta, pues, energía que causa Kendrick, exactamente, y
Ujú. Ajá. <chuckles> De todo. Con la música, sí. Sí, qué padre.
y sobre todo, porque cada disco es como una experiencia como rara, en el ten pero rara buena, no sé si me explico.
Eso está muy bien. Ajá. <laughs> Uh, o sea, sí, sí, sí, creo que sí. O sea, es como, no algo muy usual de ver, ¿no?
Exacto, porque, ah, uno pensaría que el rapero famoso, multimillonario, pues, siempre estaría como con el ego, ¿no?, de: "Ay, yo soy el más chido, tengo más reproducciones, tengo acá y acá", y justamente esa es como la figura de Drake. Y
<chuckles> Sí.
y Kendrick tiene un disco que se llama, este, Los Big Steppers, que es como los que pisan fuerte.
Ajá.
y es como escuchar una sesión de con un psicólogo, porque et está todo el tiempo como exponiendo
Hablando de eso. Sí.
como su historia, como l cómo le ha costado como crecer dentro de la escena, cómo en algún punto, este, lo juzgaban por tener familiares, este en parte del colectivo LGTB. Y y cómo creció con todos esos prejuicios, ¿no?, de de siendo un niño, pues, este, afro en Estados Unidos y
Ujú. Sí, sí, sí.
y las condiciones que que eso lleva.
Sí, te pone a pensar, ¿no? Es bastante sobre todo porque, pues, uno está alejado muchas veces de ese tipo de de ambiente, de, pues, esas vivencias, entonces te pones a reflexionar, ¿no?, cómo es que esos artistas, a pesar de que han llegado tan lejos, todo lo que han vivido, ¿no?
Exacto, y y creo que por eso Kendrick es como un infaltable a la hora de de recomendar rap, si bien no es como, eh, un rap para echar como cotorreo o fiestas sí es como para
Ujú. <chuckles> No es como un Eminem, ¿no?
no sé can ándale, Eminem si es como más de: "Na na na na na na na na na."
<chuckles>
Pero, por ejemplo, ya yo te recomendaría mucho ponerte justamente ese disco de Kendrick o el último GNX, y quizás te vas caminar un rato por por un parque en la calle, que a tu trabajo, a tu escuela, y y saborear como todos esos diferentes esquemas que que maneja.
Sí, sí, sí. Ujú. Ah, muy bien, muy bien. Tienes raz sí. Sí, oye, me parece muy interesante, voy a voy a checarlo porque, pues sí, la verdad es que creo que es un tipo de música que, pues, no debería perderse, ¿no? El poder, pues, justamente, ponerte a reflexionar en todas estas vivencias de otras personas.
Sí, porque, eh, muchas veces justo pensamos en el otro como algo ajeno, ¿no?, cuando realmente a veces somos muy parecidos y y creo que eso eso lo ha aceptado él muy bien y por eso su música ha llegado como a tantas instancias.
Ujú. Ujú. Sí. <chuckles> Sí, claro, pero pues te agradezco mucho por por contarme sobre estos estos artistas.
Igual a ti, muchas gracias.